آه. لأ، يعني الموضوع كان بالنسبة لي عادي جدًا، اللي هو تمام وبدأت جهّزت شُنَطي وحاجتي وقفِّلت الشقّة ودفعت كل الفلوس اللي ورايا واللي عليّا، ورجعت لمصر عادي وأول يوم رُحت لقيت شغل في مصر، عادي جدًا مه فالموضوع ولا محتاج إن أنا أتعصّب ولأ أنتم بتمشّوني إزاي؟ ده أنا مهم، ده أنا بتاع، ده أنا كذا، عادي جدًا. <laughs>
آه. <chuckles> آه. يعني واضح إن في فرق أصلًا يعني كبير ما بين أول مرّة يعني كنت متعصّب و ولأ وإزاي تعملوا كده واجتماعات ودلوقتي، لأ، أخدت الموضوع بكل بساطة، يالّا طَخ ومشيت رجعت مصر في ثانية ولقيت شُغل.
آه. <laughs> بالضبط. آه عادي جدًا. هو قال هم قالوا لي: "قُدّامك كذا، كذا وقُدّامك" "بتاع إيه، يا باشا د آآ، نشيل ده من ده، يرتاح ده عن ده، أنتم مش عايزين وأنا تمام." حابّة رَغم إن هي فيها سفر وليلة، يعني الموضوع ما كان كمان
آه. يعني أنت أصلًا لمّا تكون مُستقر برّه وهترجع بلدك ده حِوار بالنسبة لكتير من الناس، وبيقولوا لأ إحنا مش هنرجع وهندوّر على شُغل في نفس المكان.
آه. لأ، د هي بلد صغيرة، اللي أنا كنت فيها ما كانش فيها استديوهات تانية وكُلّها يعني كُلّه مُتأثِّر كده، كده بالإضرابات، فاللي هو غي يعني ما هو هالاقيها في نفس الاستوديو تاني. رجعت وقعدت سَنة في مصر وأنا بعد كده سِبت الاستوديو وسافرت تاني، عادي جدًا يعني. وبقيت أشتغل، آآ فترات قصيرة يعني، مش لازم عقود طويلة المدى، ممكن عقد شهرين، عقد 6 شهور، آه، يعني <tsk> تأقلمت، اللي هو تمام، يعني م يروح شغل ييجي غيره.
آه. أ آه. يعني غيّرت ب بمعنى أصَح كده نظرة تفكيرك عن تفكير الموظّف اللي هو محتاج يفضل قاعد مع شركة طول عُمره أو يقعد معاها سِنين، عشان يحِس إنه مطمِّن وعنده أمان وظيفي، أنت لأ، يعني أدركت بقى مع إن أنت انتقلت وغيّرت مجالك وسِبت دي آه، اللي هو شه
لا أ بالضبط. هو لأ، يعني الأمان عن من عند ربنا هو اللي بيرزق يعني، عادي يعني اللي هيحصل يعني. <laughs> بالضبط. فاللي هو خلاص بقى كل سَنة وأنت طيب، عادي يا عم، هو آآ أصل صاحب الشركة ده مش ابن خالتك يعني هيبقى خايف إن هو يمشّيك فأنت حياتك تتضرّر، هو عادي، هو لو أنت ما ب ام هتخسّره جنيه، هيمشّيك، مش لازم تخسّره عشان أنت مش شاطر، هو ما عندوش دلوقتي أنت أجمد واحد في الكوكب، بس هو ما يقدرش يدفع تَمَنك.
آه بالضبط. يعني ربّنا الرزّاق فعلًا. آه، بالضبط.